Also, ich hatte so 'n Bruch, sage ich mal, in meinem Leben. Also, kein kein keinen schlechten Bruch, <chuckles> sondern einfach einen positiven, genau. Ich habe mein Studium abgesch genau, ich habe mein Studium abgeschlossen, bin umgezogen und habe dann in dem Zuge auch gesagt: „So, jetzt stelle ich auch meine Ernährung um“, weil vielleicht vielleicht kennst du es selber, als Student, man hat nicht viel Geld, man ist viel in der Uni unterwegs und dann ist halt die Tiefkühlpizza, hm, ja, oft dein bester Freund. <giggles> Ja, das habe ich halt versucht abzustellen, habe Bücher gelesen, mir Videos online angeschaut. Wie gesagt, heutzutage sind die Informationen en masse verfügbar. Ich glaube, da kann sich dann keiner mehr rausreden, dass er das nicht wusste, wenn man mit 'n bisschen Motivation da rangeht. Ja, dann habe ich mir 'n kleinen Ernährungsplan geschrieben, der mir halt auch gefallen hat mit, na ja, Gerichten zum Beispiel, die ich gerne mag, habe vielleicht
Oh, einen Bruch? Okay, einen positiven? Das klingt gut. Ah, okay. Sehr gut. Mhm. <laughs> Mhm. Okay. Zum Beispiel, was hast du denn d da alles für Ernä für Gerichte drauf gehabt?
Ähm, also, was bei mir eigentlich einmal die Woche gibt, ist Couscous mit Gemüse, Tofu und, äh, Sojasoße. Das ist so 'n bisschen quasi wie 'ne Asiapfanne, genau. Aber da sind halt dann v voll viele S
Okay. Ja, gut, Couscous ist ja eher so aus 'm arabischen Raum, aber passt wunderbar dazu. Insofern kein kein Problem und ist ja auch schön, sagen wir mal, diverse Küchen miteinander zu verbinden. Also, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Was machst du noch?
Ja. Du meinst, ähm, äh, rezeptmäßig?
Ja.
Ähm, also, eins meiner Favorites ist auf jeden Fall noch Lachssalat. Also, Lachs l liebe ich abgöttisch. Ich ich habe, äh
Mhm. Okay. Haben wir Protein drin. Salat klingt nach Vitaminen. Das ist ja 'ne top Kombi eigentlich. Also, das heißt, um's um's vielleicht mal 'n bisschen zu kürzen an der Stelle
Genau. Genau.
Bist du kommst du dieser Pflicht, die du dir ja auferlegt hast, nach?
In den meisten Fällen ja, lässt sich nicht immer vermeiden, wenn man, weiß ich nicht, zu 'nem Weihnachtsbraten eingeladen ist, ist es vielleicht nicht das gesündeste Essen. Genau, aber das sind Ausnahmen.
Ja, okay, das ist ja 'ne Ausnahme. Ah, ja gut, hier und da mal hier und da mal ist ja auch 'n ist ja auch Stück 'n Fleisch, Protein ist immer gut. Ähm, und wenn dich bei den Kohlenhydraten zurückhälst, kann's ja gar nicht so schlimm laufen. Ähm, also, ist es denn jetzt noch Neugier, weil ich meine, am Anfang macht's ja vielleicht auch Spaß zu. Oder bist du inzwischen an dem Punkt, dass du sagst: „Okay, <tsk> ähm, ich weiß, ich muss mich gesund ernähren oder ich sollte mich weitgehend gesund ernähren, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf diese Kocherei“, oder oder und und und machst's aber trotzdem oder wie wo wo bist du an diesem Punkt zwischen Pflicht und Neugier?
<giggles> <snorts>